Oh, jadi karena ini komunitas yang, sukarela, jadi untuk bikin acara-acara itu memang, kita sukarela. Tapi, contoh, terakhir tuh, kita coba bikin
Oke. Iya.
eee, klip, musik dan videonya, waktu itu.
Oh, oke, ya ya.
Dan, karena gini, si pemimpinya itu kan memang dia sangat, eee, dia suka musik, juga, apa namanya, orang yang memang, eee, kreatif sebenarnya.
Hmm, ya ya. Oke oke oke.
Untuk dakwah lewat itu, dia paham, aku gimana ya, aku eee, dia paham gimana, aku seperti apa, nah aku, dari awal juga yang bikin lagunya, tapi, eee, dia pintar, dia, bikin lirik karena dia memang, sudah penga pengalaman di di situ ya, sebagai orang tua gitu, jadi dia bikin lirik, aku bikin lagunya, aransemennya, dan, apa namanya, sudah pernah bikin beberapa kali klip, cuman ya itu, mandeknya itu karena akhirnya mereka, sebenarnya enggak terlalu peduli. Setelah bikin misalnya setelah jadi ya. Setelah jadi, 1 atau 2 video klip tuh, ya udah, kalau aku nggak, nggak ke sana, atau nggak ngobrol serius, "Eh ini arahnya, kita mau gimana?" Gitu, ya udah, nggak ada apa-apa.
Lewat media ya? Mmm, oke. Mmm, mhm. Oke. Iya iya iya. Oke.